Certo, é, eu acho que você tem razão mesmo.
Olha, nós nós estamos indo naquele caminho, daqui a pouco, uma tá falando ma-mais alto que a outra. Vamos parar?
<laughs> Pois é.
"Ai, você me você me tira do sério". "Você também." Aí aí você fala uma piada na no nervosismos: "Vo e você que é feia?". "Ah, e você que é baranga?" Pronto, dá risada.
Hum. <laughs> Olha, eu tentei hoje jogar um humor, mas eu acho que eu já tava tão irritada que que transparecia. Achou. Geralmente ela dá risada, mas hoje ela não achou engraçado, não. E aí eu pensei: "Por que que eu vou ter que ficar no carro com essa mulher mais 10 minutos, a gente com essa tromba, é melhor cada uma ir para um lado". Aí eu peguei uma Uber e vim embora para casa. <chuckles>
Ela ela achou ruim, ela achou ruim, né? <laughs> É. Então. Exi exi existem perdões perdões, eh, de precaução tá? Você conhece ela mais do que ninguém, talvez até melhor do que ela mesma.
Uhum.

Pois é, eu acho que assim, ok, discordar. Eu não tenho problema em ter, eh, opiniões diferentes. O que eu tenho problema é com a falta de respeito, que às vezes a gente trata um ao ou pra justamente por ter esse espaço de: "Ai, mas você é minha irmã". É, eu sinto que eu também sou muito mais grossa com ela e muito mais, assim, eh, responsiva, explosiva do que eu sou com outros amigos, sabe, então eu eu não quero eu quero quebrar esse ciclo.
Para os 2 lados? <laughs> É ca Você está certa, porque 2 pecados não fazem 1 perdão, né?
<laughs> Exato.
É, então então já sabemos que não é tóxico, a sua amida a sua amiga é uma é uma coisa boa na sua vida, e consequentemente você é uma coisa você é uma coisa boa na vida dela. Então, vocês não usam uma a outra para conseguir nenhuma vantagem na vida, ótimo.
Uhum. Sim, sem dúvida, ela é minha irmã.